Ja, ich habe mal 'ne Frage an dich. Ähm, weil ich glaube, vielleicht, äh, kannst du das so 'n bisschen nachvollziehen. Das ist so, ich habe in letzter Zeit irgendwie so extrem Einschlafprobleme, j auch so vor allem, wenn der Tag richtig stressig war. Ich war jetzt zum Beispiel für 2 Tage in 'ner anderen Stadt und so, auch mit Arbeiten, und der war so vollgepackt, dass ich so richtig gemerkt habe, wie mein Herz richtig gepocht hat und ich bin nicht zur Ruhe gekommen. Ja, das war halt echt unschön. Und ich habe das halt r häufiger. Aber jetzt letztens ist es mir richtig aufgefallen. Und ich war so, ich weiß nicht, wie ich da runterkommen soll.
Oh, das tut mir leid. Ist das nur, wenn du unterwegs bist, oder ist das auch, äh, zu Hause, dass du nicht einschlafen kannst?
Auch zu Hause, aber ich glaube unterwegs teilweise noch mal 'n bisschen mehr, weil mein Adrenalin da, glaube ich, höher ist und, äh, mein Körper so sehr aufgeregt ist, weißt du?
Und wie ja, und, äh, 'ne andere Umgebung, natürlich anderes Bett und Zimmer und all diese Sachen. Hast du mal vielleicht daran gedacht, ähm
Richtig.
äh, so eine Schlafroutine zu finden. Dass du immer zur selben Uhrzeit vielleicht ins Bett gehst und auch morgens aufstehst? Oder ist das sehr unterschiedlich? Stehst du mal um 12 morgens
Also
mittags auf und dann am nächsten Tag um 8:00 morgens?
Äh, ich glaube schon, dass ich so relativ ähnlich schlafen gehe und auch aufstehe, aber manchmal ist es halt ich glaube, gerade wenn ich mich sehr gestresst fühle und sehr viel los ist, dann komme ich gar nicht runter, so richtig. Also, ich bin dann aber v vielleicht einfach, weil ich dann auch so 'n bisschen mehr in den Tag rein arbeite und dann lege ich mich direkt hin und dann merke ich halt, dass ich auch gar nicht am Boden bin, so, ja.
Ach so. Äh, dann das hört sich eher so an, dass du du arbeitest sehr viel, bist überarbeitet und, ähm, du denkst oder grübelst noch über die Sachen, die du am Tag gemacht hast nach, bevor du richtig einschläfst oder einschlafen kannst?
Schon, also, so viel nachdenken und auch so ich glaube, ich merke über den Tag auch nie, dass es mir zu viel ist. Und das staut sich glaube ich so 'n bisschen am Tag auch dann an. Und, äh, weil ich halt da nicht so 'n richtiges Ventil dafür habe, dann kommt das halt nachts alles so richtig so zeigt sich das, glaube ich. Also, kann ich mir vorstellen, zumindest.
Oh je. Ja, das macht Sinn, dass du dann anfängst, das zu verarbeiten aber du willst ja schlafen und das verhindert natürlich irgendwie ruhig, langsam in den Schlaf zu kommen. Ähm, hast du mal gedacht, Sport zu machen? Kannst du das einschieben irgendwie in deinen vollen Tag?
Ja schon, aber ich glaube, ich bin jemand, der dann Arbeit bevorzugt, und dann mache ich das halt so den ganzen Vormittag. Und wenn ich dann abends Sport mache, dann habe ich das gleiche Problem. Nämlich, dass ich nicht müde davon bin, sondern dass mein Körper dann wieder so denkt: „So ah, du bist jetzt wach“, so viel Adrenalin und ähm, deswegen kann ich müsste ich das dann am Morgen machen, aber, äh, das kommt nie dazu. Ja, schon.
Es wäre, glaube ich, besser. <laughs> Ich die dass du so f deinen Sport kurz vorm Schlafengehen oder am spät am Abend machst ist nicht so gut, das pusht dich ja hoch und dein Puls und alles. Es ist wohl besser, wenn du das während des Tages machst, morgens, wenn du das einschieben könntest oder mittags, ähm, aber nicht so spät abends, bevor du ins Bett gehst. Ist das möglich?
Hm, ja, ich glaube, ich sollte das machen, aber weiß weißt du, ich glaube, so 'n das Problem auch, vor allem jetzt, wo wir so drüber reden, ist so, dass ich generell sehr viel einfach sehr aufschiebe. Also, zum Beispiel, dass es so so Essen tue ich beim Arbeiten oder so ähm, <laughs> ja, genau. Das ist sowas, und teilweise bin ich dann so am Arbeiten, dass ich meine Medikamente dann vergesse, und die nehme ich dann zum Beispiel auch viel zu spät ein. Und das ha ist auch sowas mit so 'n äh, der so pusht, also, so Adrenalin auch ausschüttet. Das heißt, ich muss das dann abends nehmen, weil ich's vergesse, genauso wie ich Essen vergesse, genauso wie ich sonst was vergesse und dann liege ich so am Abend da und bin so: „Ah, jetzt kümmerst du dich um dich.“ Und dann schiebe ich das da alles rein und dann, weißt du, das ist, äh
Oh nein. <laughs> Mhm. Oh. Hei ja, also ich verstehe, das hört sich nicht gut an. Da speziell, weil du die Tabletten auch vergisst, das ist ja, ähm, absolut nicht gut. Hast du mal versucht, deinen Tag mehr zu, <clears throat> ähm, strukturieren, dass das nicht so chaotisch ist und dass du Sachen vergisst und dass du dir vielleicht auch eine Liste machst, damit du deinen Tag mehr strukturierst?
Ja. Mhm. Das habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert, weil ich glaube halt, ne, wie das gerade oder so wie mit dem Sport, ich priorisiere Arbeit und dass ich Sachen fertig mache und alles andere, das findet dann halt einfach kurz vorm Schlafengehen, seine seine ne, das findet irgendwie so seinen Platz. Also, ich habe da nie sowas irgendwie gemacht, ne.
Ich <laughs> Du schiebst das dann ganz kurz noch vorm Schlafen ein rein.
<chuckles> Richtig. <chuckles>
Das macht ja schon Stress. Und, ähm, vielleicht, äh, reorganisierst du deinen Tag, auch wenn du die Arbeit Priori Priorität gibst. Ähm, aber deine Gesundheit ist ja auch wichtig, weil sonst du kannst ja nicht arbeiten, wenn du nicht richtig schläfst und deine Medikamente nicht nimmst und all diese Sachen. Äh, dass du dir vielleicht mitten am Tag sagst so: „Hier ist 'ne 0.5 Stunde. Die ist nur für mich und für meine Gesundheit. Ich muss die Tabletten nehmen, ich muss 'n bisschen Sport machen und ich, äh, setze mich einfach hin und tue nichts und beruhige mich mal. Auch kein Telefon, kein Handy, gar nichts.” Ist das vielleicht, was dir helfen könnte, oder liegt das dir vielleicht nicht?
Mhm. Doch, tatsächlich. Jetzt, wo du es so sagst, ich glaube, ich müsste mir echt mehr halt Zeit für mich nehmen, dass sich dieser, ne dieser Stress einfach nicht vorm Schlafengehen einsammelt und dass ich dann zumindest sage: „Okay, dann versuche ich so 'n bisschen morgens was zu machen“. Weil jetzt, wo du das so meintest, ich glaube schon, dass ich's mir vorstellen könnte. Also, ich habe 2 Katzen und dann einfach zum Beispiel morgens so Kaffee machen, dann erstmal so um die Katzen kümmern, nicht aufs Handy gucken, so 'n bisschen mit denen schmusen und so oft einfach, ne, bisschen bisschen in den Tag so reinkommen langsam. Das kann ich mir schon vorstellen.
Richtig. Ja. Oder, ähm, ja, dass du nicht gleich diesen Stress da anfängst, äh, schon am Morgen. „Oh mein Gott, ich muss die Arbeit machen und dann alles andere ist irgendwie nachrangig,” so hört sich das an bei dir?
Ja, leider halt schon. Also, ich glaube, deswegen bündelt sich dieser Stress so richtig am Abend. Aber, weißt du, manchmal äh, manchmal hat man auch nicht so wirklich die Wahl, weil manchmal hat man halt einfach so 'n stressigen Tag und dann bin ich so: „Okay“, so, gibt es irgendwie was, was ich dann halt am Abend machen kann, um so runterzukommen? Irgendwie so, ich weiß nicht, so Yoga oder Atemübung oder hast du irgendwie weil das ist so, was ich mache, wenn du noch Ideen hast, immer gerne, hm.
Das stimmt. Ja. Ja, äh, äh, es zum Beispiel Tai Chi ist was, ähm, du kannst das ja auf Google nachvollziehen oder nachschlagen. Das ist ist sehr beruhigend und ganz leichte Übung. Ähm, du bewegst dich ganz locker fließend, nichts mit Gewichten. Es ist ist eigentlich kann man es schon mit, äh, Yoga ein bisschen vergleichen. Es beruhigt mehr, und du machst die Übung auch bewusst. Du bist über dich selber bewusst, über deine Bewegung. Und das wäre vielleicht nicht schlecht vorm Schlafengehen, ähm, solche Übungen.
Mhm. Ah. Ist das sowas ist das sowas, äh, wenn ich kurz fragen kann, wie, ich hatte mal was Ähnliches gehört, glaube ich, aber d es kommt mir jetzt gerade wieder, weil du es erwähnt hattest. Ist das so, wo man so 'n bisschen mit dem Atem so Bewegungen macht? Ah ja, ja. Doch, das kann ich mir gut vorstellen.
Genau, ja. Und dann Ja, du achtest auf deine Atmung, du du achtest mehr auf deinen Körper, du hörst ma mehr auf dich, d mehr innerlich. Und die Übung machst du auch sehr bewusst. Das macht man bei Yoga eigentlich auch. Ich bi ich w weiß kenne mich nicht so gut mit Yoga aus. Ähm, ah, Tai Chi auch nicht so sehr, aber einige Leute haben es mir erzählt und das ist sehr beruhigend. Und, ähm, sehr bewusste Übung, und das kann schon beruhigend wirken, bevor du schlafen gehst. Und dann vielleicht noch ein Kamillentee trinken, der auch beruhigend ist.
Ah, stimmt, ja, das habe ich gehört, dass das, ähm dass gerade Kamillentee ja diese beruhigende Wirkung hat, oder?
Ja, ja, äh, es hat. Und dass du so eine Routine hast vorm Schlafengehen, bevor du schlafen gehst. Nicht nicht versuchen da all deine anderen Sachen noch so reinzuquetschen, sondern dass du sagst: „So ich habe 1/2 Stunde bis zum Schlafengehen und ich lege mich dann hin und ich mache meine Übung, äh, kein Fernsehen, ich trinke meinen Tee“, so dass du so langsam, äh ruhig wirst.
Mhm. Ja, ja, ich es ist auch so, ich glaube generell, dass, wie ich jetzt auch so mitbekomme, das Problem an dem Ganzen ist, glaube ich halt wirklich, dass ich, ne, mir einfach nie Zeit für mich nehme, morgens erst recht nicht und dann, äh, auch abends nicht so richtig, weil das ist dann so: „Ja, das ist das muss ich jetzt noch erledigen“, und, dass ich mir dann halt irgendwie bewusster über den Tag so Momente für mich nehme und dann auch vor allem dieses Bewusstseinsthema, dieses, ne, gerade so kein Handy und auch früh genug am Abend dann Übungen machen. Also, es kann ich glaube, das ist es ist immer so schwer natürlich einzubauen und so äh, ich glaube, ich versuche es das so Schritt für Schritt so 'n bisschen so zu implementieren.
Weißt du, wie ich meine? Äh, richtig. Genau. Ja, das stimmt. Äh, id es ist, ähm, irgendwo auch eine Disziplinsache zu sagen: „Ich schalte diese anderen Dinge ab, wie Arbeit, es hier ist Schluss und ich das ist jetzt nur meine Zeit und ich mache nichts anderes.“ Ähm, das kann ja ruhig mal 1 Tag kann ja wirklich chaotisch sein. Aber, dass du so im Ganzen, die ganze Woche dich ein bisschen daran, äh, hältst. Ist das möglich?
Mhm. Ja, doch. Also, ich glaube d gerade dieses Thema so ähm, einfach so ja, Bewusstsein ist, glaube ich, echt das Wichtigste von dem Ganzen.
Ja und und es ist ja wenn du so weiter machst, das könnte ja mal irgendwann zu einem ganz großen Knall kommen. Ich will keine Angst hier machen, aber das könnte ja wirklich irgendwo richtige Gesundheitsprobleme hervorrufen, was ich hoffe, was nie passiert. Und dass du was dagegen machst.
Ja. Ne, das stimmt schon. Und es hilft auch. Ich werde es auf jeden Fall versuchen, so Schritt für Schritt, ähm, zu implementieren, und, äh, danke, dass ich überhaupt da mit dir drüber reden konnte, und für die Hilfe.
Oh, natürlich. Äh, oh, absolut. Es war mir ein Vergnügen.
Hm, danke.
Na